ああ、なるほど、なんか自分と仲良くなりたい人が居ないんじゃないかな、みたいなのは、まあ、自信のなさから、ですかね。うんん。
そうそうそう。うーん。 ね、多分自信があればそんなの関係なくね、どんどん自分からいけるんだろうな、とは思うんですよね。
そうですね。 うーん、確かに。でも、ん、ま、そうですね、そういうなんか、ま、ライフステージの変化とか、そういったのは、ま、やっぱ、ちっと目に見えやすいから、やっぱ比較してしまうとは思うんですけど、でも、まあ、フリーランスとして、自分でねご自分で生活出来ているだけで十分なんか、ま、社会に役割を果たしているとは思いますけどね。
うーん。